Ja, da ich, ähm, Spezialist, äh, was so die Rentenvereinigung angeht, bin, ähm, habe ich auf jeden Fall, äh, sehr gute Möglichkeiten, meinen Großeltern zum Beispiel neue Technik, vielleicht nicht nur ganz zu erklären, auch so 'n bisschen, dass sie die mehr Abneigung davon bekommen, ähm, weil ja, zum Beispiel mein mein mein Großvater, also der Opa, der ist wirklich sehr abgeneigt, was so Handys angeht. Also man könnte ja schon sagen, das ist so sein Kryptonit, ähm, und, äh, das bedeutet, dass, ähm, wenn nur in der Nähe ein Handy ist, dass er halt wieder so 'ne intrinsische Aggression irgendwie dagegen bekommt. Aber, ich weiß halt absolut nicht, warum. Gegenüber meiner Oma, die ist sehr offen für so neue Technik. Und, ähm, ja, das ist dann halt wie so, Yin Yang, würde ich sagen. <laughs>
Okay. Okay. Gott, meine Güte. Ja, komisch. Und jetzt meinst du, also, du erklärst dann deinem Opa trotzdem das Handy oder schmeißt der's dann an die Wand und sagt: „Geh mir weg“ und du lässt es dann bleiben?
Also, eigentlich, ähm, habe ich so was wie 'n Handy schon längst aufgegeben, ähm, weil, äh, f äh, also selbst wenn ich jetzt ihm 'n Handy geben würde, ich wüsste jetzt nicht, was er damit anstellen sollte, weil, ähm, ich weiß nicht, der hat jetzt schon die letzten ich weiß schon gar nicht mehr, wie alt er ist, ich glaube irgendwie um die 90 oder so, Anfang 90, ähm, hat der, sage ich mal, schon ohne Handy gelebt und der ist jetzt schon da in seinem eigenen Workflow, sage ich mal, ähm, o ohne einem auszukommen. Daher habe ich das aufgegeben. Aber ich habe so was wie Computerbedienung und so was, ähm, ihm bisschen, s mit ihm bisschen gefeilt, würde ich sagen. Also nicht beigebracht, weil das konnte er schon davor so um um die Ecke, aber besonders so was wie, äh, Online Scams und irgendwelchen, ähm
Ja. Mhm. Ja. Du hast ihm Online-Scams beigebracht? <laughs> Nein, nein, ich weiß ja, ich weiß schon, das wäre l witzig. Wenn er dann Enkeltrick macht, wenn er die Enkel, statt statt die Großeltern dann 'n Enkeltrick macht, für die Enkel, dass die drauf reinfallen. Sehr witzig.
Ja, also, ne, dass er nicht selber welche macht, aber halt so Enkeltrickbetrüger und so was, ne? <laughs> Das wäre schon echt lustig. <laughs> Das wäre echt lustig.

Ähm, äh, das Problem ist, dass die hm dass die, äh, so was wie Smartphones also dass ich das eigentlich generell, sage ich mal, vergessen kann bei denen, weil, äh, alleine halt schon so was wie ’n Festnetz-Telefon oder halt ein Tastenhandy schon wirklich, ähm, nervenzerreißend ist, weil, ähm sicherlich hat man in dem Alter auch schon Hörprobleme und, ähm, dann drückt man aus Versehen auf den falschen Knopf und dann hat man aus Versehen irgendwie weiß ich nicht, das Handy stumm geschaltet oder, ähm, hat irgendwie was sehr leise eingestellt oder so was. Ähm, das ist dann natürlich schon Problem, wo man aushelfen muss und weil ich natürlich zwar auch in meiner Generation noch äh, ’n Tastenhandy hatte, ähm, ist es trotzdem schon so lange her, dass ich mich selber erst mal damit befassen muss, um herauszufinden, wo in dem Einstellungsmenü kann man dann wieder die Tasten drücken, dass man ja, das so 'n bisschen entsperrt.
Okay. Ja. Ja. Mhm. Ah, okay. Du musst dann selber erst mal wieder ’ne, äh, Gebrauchsanweisung runterladen und recherchieren, bevor du ihnen dann helfen kannst.
Ja, quasi so 'n bisschen. Aber, ähm, ma bei meinem Vater ist es eher so, dass ich bei dem der hat schon ’n Smartphone und, ähm, d zum Glück versteht er schon vieles selber, aber so grundsätzliche so technische Dinge, so was wie, äh, die man davor kannte ganz klassisch, wenn man auf 'nen PC alle seine Dateien löscht, dann könnte es ja sein, dass der Computer dann nicht mehr funktioniert. Und, ähm weil man ausversehen vielleicht auch das Betriebssystem gelöscht hat.
Okay. Das ist Okay, ja. Was? Das ist seine Sorge oder das das, äh, sagst du jetzt grad?
Ähm, ne, das wollte ich nämlich grad sagen, weil, ne, er kannte das nämlich so vom PC und deswegen hat er das so auch auf das Handy übertragen. Also, das bedeutet, er fragt mich jedes jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die und die App deinstalliere, funktioniert dann mein Handy danach noch überhaupt noch? Ähm, genau, weil die Konzepte auf ’nem Handy ja ganz anders sind. Du kannst ja alle Apps deinstallieren, die du da auf’m Handy hast, aber das Handy wird trotzdem noch, äh, funktionieren, weil das Betriebssystem vom Nutzer geschützt ist. Also, du kannst da gar nichts dran machen. Ähm, und ja.
Ah, okay. Ah, verstehe, okay. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja genau. Und das versteht er einfach nicht. Das geht quasi nicht in seinen Kopf rein, egal wie oft du das sagst.